Fíjate que ando trayendo un problema y la verdad es que me encantaría compartírtelo y platicártelo para que me des un punto de vista diferente al mío, ahí un consejo, una recomendación, porque ya ya ya ando como que medio estresadito con esto y no quiero seguir así. Y mira, te cuento, tiene 1 año que me mudé. Eh, Recientemente, pues, estoy en un apartamento, durante todo este año le hice muchas reparaciones, las personas que vivían antes aquí, pues, lo tenían en muy, muy mal estado, había muchísima humedad, eh, la pintura estaba muy fea, entonces, pues, sí me tomó algo de tiempo, pero, pues, raspándole toda la pintura, impermeabilicé, curé paredes, las pinté, incluso cambié todos los contactos de aquí porque ya estaban medio echados a perder y ahí tenía un poquito de miedo que me fuera a explotar algo o me fuera a afectar algo, un electrodoméstico, algo así, pues, me acabo de de comprar todo cuando me salí de la casa de mis padres, no me traje nada, entonces, pues, sí, como que lo tomé con con responsabilidad. Durante este tiempo, este departamento tiene 2 cuartos, en este cuarto, en el principal, pues, duermo yo, tengo mis cosas, mi ropa, y así, y en hay otro que lo destiné como para triques y para cosas. Ahí tengo guardadas, pues, uno que otro bote de pintura, una escalera chiquita, eh, unos muebles viejos que ya saqué, eh, por ejemplo, reemplacé un WC, un lavabo, unas alacenas. Esos muebles viejos los tengo ahí guardados. Mi mi idea era regalarlos a alguien que, pues, los necesitara y así, porque, pues, ya están usados. Sí están de buena, este, o sea, tienen buena calidad y sirven y todo, pero, pues, ya no le voy a sacar provecho algo usado, mejor que alguien le saque provecho. Y me gustaría, la verdad, eh, ahora que estoy trabajando en casa, poder deshabitar y limpiar todo ese monstruo que tengo en ese cuarto, y tal vez algún día, eh, que se vuelva a mi oficinita, para ya separar, pues, que ho ahorita trabajo en mi computadora, este, y pues, utilizo la el comedor de que está aquí. Entonces, pues, luego invado ahí, pues, un poquito con el cablerío y la laptop y todo eso, y y ya quiero algo más sostenible, algo más acomodado, pero no sé por dónde empezar porque es un monstruo lo que está ahí.
Okey. Claro, claro. Sí, claro. Sí, claro. Ujú. Sí, claro. Oh. Sí, entiendo. Sí, claro. Bueno, em, tu meta sería, en este caso, pues, precisamente eso, como tener tu espacio, eh, en, tener tu fon zona de confort en ese departamento que que estás utilizando. Me refiero al departamento que estás ocupando, ¿es temporal o lo ves como algo a mediano o largo plazo?
No, sí, sí voy a estar aquí un ratito. La verdad es que la zona es muy buena, aquí es muy callado y eso es fundamental para el trabajo que ahorita estoy desarrollando. Yo soy programador. Entonces, pues, mira, yo me pongo mis audífonos, trabajo, trabajo y no pasa nada. También tengo otro trabajito por ahí que que, pues, yo voy generando lo que voy trabajando, entonces, pues, también se presta a que pasando de programar, pues, siga trabajando en este otro. Así que, pues, estoy muy, muy cómodo aquí. Te digo, la verdad es que ya arreglé, me costó arreglar, también fue un esfuerzo monetario y y físico
Okey. Sí, claro.
y yo sé que, pues, el lugar no es mío, pero, este, pues, aquí vivo, entonces, pues, lo tengo a mi gusto y y con eso estoy muy a gusto. La renta es baja, la zona está bonita y tengo un cajón de estacionamiento. Entonces, la verdad es que sí planeo estar aquí un rato, por lo menos hasta que junte un buen dinero para encontrar otro lugar o, pues, quizá la hipoteca de un un departamento propio o algo así. Pero, pues, por lo pronto, sí me voy a quedar. Entonces, sí busco, pues, tratar de desalojar todo lo que está ahí en ese cuarto de triques y de menesteres, como yo le llamo, y y ahí poner mi oficina, poner un escritorio, poner una silla gamer cómoda, mis audífonos, volverlo un poco insonoro, y ahí trabajar y sí separar como que esta vida laboral, aunque sea home office, sí me gustaría como que separar esto laboral de de, pues, de mi departamento, de mi casa, de mi vida.
Ujú. Claro. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, pues, muchas felicidades por lo que me platicas, eh, tu trabajo que tienes, estable y todo eso, está muy bien, em, ¿qué es lo que más te incomoda del departamento? Me mencionabas sobre ese cuarto donde tienes muchas cosas, es eso es lo que más te te incomoda, y bueno, ¿qué podrías hacer tú? ¿Qué qué arreglos querrías hacer dentro de eso para que tú sientas que ya es tu espacio y que, pues, lo sientas como algo confortable para ti.
La verdad es que pues, creo creo que, más que nada, mi mi principal enemigo son los muebles grandes. Estos que te cuento, que son viejos, este, pues, son los que ocupan muchísimo más espacio. Yo creo que una vez deshaciéndome de esos, voy a tener vía libre para empezar con las pequeñas cosas, porque te digo, o sea, están bien, está pintado, tiene todos los contactos nuevos, eh, igual y también le faltaría unas cortinas, pero, pues, ya son detalles, o sea, en en cuestión de habitable, sí está habitable. La cosa es que está llenísimo, pero yo creo que sacando estos muebles que me ocupan mucho espacio, ya lo demás se irá poco a poco. Nada más que no he encontrado a alguien que se los lleve, tampoco me he esforzado tanto en ello, he ido como de boca en boca diciendo: "Este, oye, ¿conoces a alguien que ya tenga un WC viejo? Yo le doy unos, que solo venga por él, eh, no quiero dinero, solo, pues, que vengan por él", tampoco, pues, voy a gastar de mi dinero en en irlo a llevar, ¿no? Y mira, que ya a últimas voy a donde sea dejarlo, pero pero por lo pronto, este, pues, que vengan por él, eh, aquí se los doy en el cajón de estacionamiento, y y, pues, que se lo lleven, que lo utilicen, que le saquen provecho, y y pues ganamos los 2. Ellos se lo llevan, lo utilizan y, pues, yo ya tengo el espacio. No he encontrado con quién, le he preguntado a medio mundo, pues, a todos mis contactos en WhatsApp. Ahí hasta puse ahí una historia y alguien me recomendó, pues, si no, a últimas, tomarle fotos y subirlo ahí a a Marketplace de Facebook o o algún algún lugar, este, donde vean que, pues, que que que tenga más atención y, pues, que ya se lo lleven.
Ujú. Sí, claro. <laughs> Oh. Sí, claro, esa es una muy buena idea de lo de markleplai lo del marketplace, em, subirlo y, bueno, ponerlo ahí, si dices que no pretendes, eh, más bien pretendes deshacerte de ellos sin tener ni siquiera una gratificación, pues, podrías ponerlo ahí como que gratis, ¿no? Em, igual, eh, para resacar esos muebles, eh, ¿necesitas ayuda para moverlos? ¿Has pensado en eso que lo vas a ocupar? ¿O ya tienes algunas personas que te podrían ayudar, o crees que eso no sería algún impedimento?
Mm, pues, mira, ahorita que lo mencionas, eh, creo que sí necesitaría ayuda, porque no están pesados, pero están estorbosos y en una de esas me puedo resbalar y se rompe, y mira, a ver si el camión de la basura se lo lleva o o yo me puedo lastimar. Vivo en un segu en un segundo piso, entonces, como que no es tan difícil la idea de, pues, si me complica por el balcón, lo lo lo vuelo con unas unas cuerdas de ahí y lo bajo y, pues, creo que también sí cabe por la por las escaleras. En definitivamente, sí, sí necesitaría ayuda, pero, en ese caso, tengo un primo que vive muy cerca de donde yo vivo, eh, te lo juro que yo creo que como unos 5 minutos, de hecho, él se la pasa todo el tiempo aquí, jugamos videojuegos, vemos películas, y ahí, este, me la paso ahí con él ahí chido, pero, pues, yo creo que con él, él pod pod le puedo decir. Y, pues, sí, él me ha ayudado, este, con otras cosas de la mudanza, eh, pues, yo creo que me puede ayudar con esto. Entonces, mira, ahorita que lo mencionas, este, de hecho, mi tío, su papá, tiene una camioneta, y yo creo que a últimas, si en serio, en en verdad nadie viene por las cosas, subo eso a la camioneta y lo voy a dejar a a <chuckles> donde lo tenga que ir a dejar.
Ujú. Okey. Okey. Incluso hasta el basurero, ¿no?, podría ser.
Sí, no, no, sí, o lo dejo ahí a mitad de algún lugar, donde sepa que lo van a ocupar o no sé.
Okey, bueno. Sí. Bueno, con, eh, esto que me acabas de mencionar, bueno, ya ya entré mucho en contexto sobre tu tu situación. Eh, bueno, lamento que estés pasando por e por ella. Y, bueno, como un primer consejo, me eh, podría yo decirte que busques, eh, más bien donarlos, es la palabra, buscar algún lugar donde, de repente, los puedan ocupar, ya sea un lugar público, eh, o alguna, pues, otro otro lado, una casa, no sé, donde tengan bajos recursos y requieran de algunos muebles. Em, bueno, priorizar eso para liberar el espacio y no tanto como ganar dinero, eso, pues, te podría ayudar a sentirte mejor. También, como, eh, puedes decir que lo donaste y que no no lo vendiste, o no estabas buscando tener algún beneficio. Eh, eso de los grupos de Facebook, eh, pues, sí te te podría ayudar. Igual ya ves que hay muchos grupos, eh, te puedes meter a un grupo de venta de garaje o cosas gratis. Ya ves que hay muchos grupos que que tienen así nombres parecidos, ¿no? Regalo muebles o algo así. Tal vez no sé si has buscado algún algún grupo en el que te puedas meter, eh, para, pues, ofrecerlos, ¿no?, de alguna frase. Em, algunas otras cosas que te podrían ayudar es ponerlos como, eh, cuando lo publicas, ponle, pasa por él y llévatelo, ¿no? O sea, sin sin tanto rodeo, sin decir, no, pues, ya es tuyo, o sea, tú lo solo ven por él y ya es tuyo, ¿no? O que primero que llegue se lo lleve, así como para alentar a la gente de que se apresure, para que, también, jugar con la mente de de esas personas para que, pues, se lo lleven lo más pronto posibles, ¿no? Decir: "No, si no voy por él, pues, me lo van a ganar". No sé si has pensado en en eso.
Okey, okey. Okey, okey. Mira, la verdad es que encuentro muy valioso esto que me estás diciendo. Y, sobre todo, muy, muy interesante. Porque creo que, ajá, o sea, creo que es lo que me falta es meterle como un poquito ahí de estrategia para que para que se lo lleven. Hasta publicidad se podría decir. Y, sí, s es verdad, o sea, a la gente le le atraen las cosas gratis, yo creo que le puedo, pues, una ahí, una manita de gato. Le podría le paso un barniz a a los muebles, limpio bien el WC, le tomo ahí unas fotos y y ahí le pongo de que: "Promoción $50 pesos, llévenselos". Y y, no sé, le pongo de que ya se llevaron, este, 2 cosas que ya tenía e invento que tenía algo. Y digo ahí que ya se lo llevaron. Y le tomo foto a mi primo agarrando las cosas, y así. Mira, me me me parece muy valioso esto que dices, y muy atinado, sobre todo porque te digo que una vez que ya no estén estas cosas que sí representan, pues, un espacio grande, puedo adaptar lo demás que tengo ahí, como que, pues, lo junto todo, bien acomodadito en unas cajas, las herramientas en unas cajas, las cajas por abrir las saco, las tiro, o sea, ya, mm, la basura se puede llevar lo demás. Yo creo que era lo que me faltaba tener como que una idea de cómo deshacerme de de esas cosas y y esta última que me diste, pues, fantástico, la verdad, ¿eh?
Sí. Exacto. Claro. <laughs> Bueno, pues, espero te te haya ayudado de alguna forma ese pequeñito consejo. Y, bueno, sí, recuerda que es importante tener salud mental y, si eso te está atormentando de alguna manera, pues, darle también, eh, pues, paso rápido, ¿no?, para que para que salga y espero, pues, puedas lograrlo pronto para que ya tengas ahí tu espacio, tu zona de confort, donde puedas trabajar tranquilamente y y, bueno, seguir haciendo eso que que te gusta, ¿no?, eh, que tengas excelente noche, espero te haya servido el consejo.
Oye, muchísimas gracias, me ayudaste mucho y, pues, cualquier cosa te vendre a molestar otra vez. Muchas gracias.